Ich glaube eher, weißt du? Äh, klar, ich kenne die ganzen Verhältnisse da nicht, aber, ähm, ich kann mir schon denken, dass eine Sache eine große Rolle spielt, weil du nicht Portugiesisch bist. O mhm. Und dann ähm, ich will das denen nicht jetzt da, äh, vorwerfen, aber ah ja, es ist äh äh, es ist ganz normal und dann da du sprichst noch nicht so gut, äh, auch wenn du, w natürlich, du sprichst es schon, aber das sch alles spielt 'ne Rolle und s sie kann sich wahrscheinlich da wesentlich besser und präzise ausdrücken. Mhm, ja.
Ja, klar, da wird man noch mal mehr beäugt, ne? Ja, das stimmt schon. Ich glaube, das ist ganz normal, ne? Das ist irgendwie so ja, ja. Mhm. Auf jeden Fall, das ist das keine Frage, ja, ja.
Und, äh, das ist eigentlich 'ne super Idee, die du gesagt hast. Tu dich mit ihr zusammen und ihr bringt beide Gerichte dahin.
Ach, oder so, ne? Dass wir beide was mitbringen, dass ich mich mit ihr aus äh, irgendwie abspreche. Ja genau, das das wir irgend irgendwie dass sich das so ergänzt. Das ist eigentlich auch 'ne schöne Idee, weil im Prinzip finde ich's auch wirklich eigentlich 'ne nette Geste, wenn man was mitbringt, ne? Dass quasi meine Schwiegermama nicht irgendwie für alle kochen muss. Nur es ist dann halt schon auch offensichtlich, dass das halt dass wir das machen, weil wir halt den Rest nicht mögen, ne? <laughs> Das ist das Problem dabei. <laughs>
Zusammen. Mhm. Zusammen. Ja. Ich kenne ich auch. Mhm. Mhm. <laughs> Das ist wahrscheinlich, äh <laughs> in der Kultur wahrscheinlich auch nicht so drin, dass du Essen mitbringst. Ja, siehst du. <chuckles> Ah ich würde mich mit ihr zusammentun und zusammen äh, vielleicht kommt ihr auch zusammen da an mit den Gerichten, die ihr zusammen gemacht habt. Und dann li keiner bist du irgendwie so hinter ihr irgendwie, dass die da <laughs> ja, genau. <laughs> Lass sie das da alles dann machen. <laughs>
Das ist nicht üblich. Ne, das ist gar nicht üblich. Äh, hm. Ja. Ich wollte grade sagen, dann kann ich mich 'n bisschen verstecken. <giggles> Ja, ich sage, du sprichst für uns beide. <laughs>
Ja, genau. Das wirst du schon schaffen. Und denke an dich selber. Ja.
Oh man, danke dir. Ja, du, ich danke. Es hat mich schon erheitert, jetzt einfach das mal loszuwerden, ehrlich gesagt. Danke.
Klar.